Und da findest du schon mal was, ne, aber da musst du schon Glück haben, also, mir macht die Plattform keinen Spaß, muss ich ehrlich sagen, weil auch diese Interaktionen, die da da die haben hier nicht die Kultur dafür, ne? Du du fragst dann irgendwie an, so: „Hm, könnten wir's bisschen günstiger machen?“ Du stellst 'n paar Fragen und du kriegst immer nur so einsilbige Antworten, also es ist wirklich Ähm.
Verstehe, okay. <chuckles> Oh je, verstehe, mhm, wenn man den das Wort ausm Mund ziehen muss, das macht natürlich absolut keinen Spaß, ja.
Ja, das macht hier das macht hier nicht so viel Spaß und was ich jetzt viel nutze zum Beispiel für meinen Sohn, mein Sohn ist 'n absoluter Lego Fanatiker und, ähm, da gehe ich wirklich auf Kleinanzeigen.de und, ähm, dann ma kriege ich da immer 'n paar schöne Lego Schnäppchen und, ähm das mache ich dann über meine Eltern, ne? Meine Eltern, die leben ja noch in Deutschland und, ähm, dann bestellen die das oder lassen die das zu sich schicken und dann entweder bringen sie's beim nächsten Besuch mit oder sie schicken's dann runter. Äh, manchmal- manchmal machen die das auch direkt, ne? Manchmal kannst du auch, ähm, diese privaten, ähm, Verkäufer dann fragen, ob sie's halt nicht gegen Versandkosten dann, äh, eben nach Portugal schicken würden, ähm, genau.
Mhm. Ah, okay, verstehe. Ach Mhm. Mhm. Ah, okay. Das ist ja praktisch, ja, wenn das dann direkt da hin hingeschickt wird, ja.
Ja, ja. Aber das ist eigentlich so alles, ne? Also, dieses das mache ich dann gucke ich mal, wenn's sein muss, ne? Da kann's dann aber irgendwie, ähm, ich kann ich a zum Beispiel haben wir unsere Betten da gekauft, äh, weil wir wirklich ohne alles hier ankamen und dann haben wir so 'n paar Betten, ähm, eben auf dieser Plattform gekauft, auf diesen Kleinanzeigen. Und, äh, mein Mann hat die aber dann irgendwie auch alle noch mal nachbearbeitet und ja, jetzt ne, so was wie Matratzen zum Beispiel, das würde ich jetzt nie gebraucht kaufen, ne, das finde ich dann schon eklig.
Okay. Mhm. Mhm. Ja, natürlich, ja, die muss man hörn ja Absolut nachvollziehbar, ja, wenn dann Leute da jahrelang ge drin gelegen haben und die ganzen Ausdünstungen und so weiter. Genau. <chuckles> <laughs> Ja, ja.
Ja, ja. Ja, genau, ne, Igitt. <laughs> Aber es wird verkauft, das ist eben immer das Ding. Also, da da ich komme jetzt drauf, weil halt die Betten, also, alle Betten, die wir gekauft haben, ähm, Secondhand, da war dann wäre quasi die Matratze äh, entweder mit inklusive gewesen oder günstig mit abzunehmen und wir haben immer gesagt: „Wir wollen die gar nicht, behaltet die mal, oder schmeißt sie weg“, ja. Genau.
Ja. Ah, okay. Mhm. Mhm. Ja. Klar, das das klingt einleuchtend, ganz klar, ja, bei solchen, solchen Dingen ja wie wie Matratzen, ja, wie's wie sieht's 'n jetzt aus, ja, wie's wie sehr vertraut denn ihr auch so der Qualität der gebrauchten Dinge oder habt ihr da so 'n besonderes Gespür ja für gute Qualität?